Iya. Kalau di Sulawesi sebenarnya macam-macam juga sih, ada yang misalkan di Sulawesi Selatan itu udah ada kayak coto iya kan, ada ya. Kalau di Manado beda lagi, nah macam-macam sih, tapi kebanyakan kalau misalkan daerah Sulawesi yang di pinggir laut itu, memang, apa ya, biasanya kebanyakan ikan memang, ikan segar gitu kan. Mhm.
Mhm. Iya bener. Mhm. Oh. Terus Kak kan, Kakak tuh rame ya tadi 20 orang kan ya? Nah, Itu nginepnya di mana, Kak? Di hotel atau camping gitu di pinggir pantai? <chuckles>
Iya, betul Kak. Wah! Di sana gak ada hotel Kak, gak ada iya, yang ada kita nginapnya di rumah warga Kak, ya kan. Ada di rumah pak RT gitu kan. Nah, itu iya. Nginapnya di situ karena kan memang tujuannya kita ke san ke sana kan untuk bakti sosial kan?
Oh, gak ada? Hmm. Oh oke. Oh iya KKN gitu kan ya, Kak?
Iya. Sebenarnya bukan KKN sih, memang bakti sosial, program kerja himpunan gitu kan jadi kita iya menarik cuma itu dia Kak seru seru banget dan itu yang bikin, eee, perrjalanan it perjalanan itu meskipun sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, itu masih saya ingat sampai sekarang sih, ingat jelas kan wah <clicks tongue> keren sih.
Mhm, kayak mirip mirip. Oh, oke. Kayaknya menarik sih, mhm. Pasti seru ya Kak? Mhm? Apa sih Kak, yang enaknya tinggal di lingkungan rumah warga itu, Kak? Di apakah enaknya dan apa juga nih yang gak enaknya?
Enaknya karena kita bisa interaksi langsung dengan warga lokal kan, kita bisa cerita, "Ini dulu awalnya bagaimana? Kenapa bisa tinggal disini?" Kayak gitu kan. Terus kita bisa gali lebih dalam, iya kan, dan kalau gak enaknya itu menurut saya hampir gak ada sih, cuma mungkin bagi kita sebagai tamu biasanya rasa nggak enaknya itu karena jangan sampai merepotkan tuan rumah, gitu kan. Cu iya, cuma kan mereka merasa mereka bilangnya, "Wah, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan," jadi kan mereka bilang, "anggap aja rumah sendiri" ya kan, anggap ara anggap aja rumah sendiri, yang penting jangan dijual rumahnya, iya kan? <laughs>
Mhm. Mhm. Iya, mmm. Oh, iya benar sih Kak, kebiasaan kita itu ya? Mhm. Iya sih bener. <chuckles> Bener juga, ngomong-ngomong berapa lama Kak, di pulau itu sampai programnya selesai?
Mungkin hampir seminggu Kak, hampir seminggu.
Oh, lama juga ya.
Iya, yang paling serunya lagi pas pulangnya, Kak. Wah, itu ngeri banget, ombaknya tinggi banget, Kak.
Tunggu. Oh, tapi nggak mogok kan, Kak?
Enggak mogok tapi, eee, itu dia ombaknya bikin mabuk Kak, waduh <clicks tongue> luar biasa.
Oh, terus Kakak mabuk juga nggak?
Enggak, syukunya enggak Kak, saya kuat kok. <chuckles> Iya. <chuckles>
Syukurnya enggak ya Kak, alhamdulillah, oke deh, Kak. Makasih ya Kak, untuk cerita pengalaman serunya kayaknya wah kayaknya mengesankan sekali ya masa-masa kuliah itu
<chuckles> Oke Kak, sama-sama, terima kasih kembali.
Oke, sampai jumpa lagi, Kak.
Iya.